هو أنا غلِطت إن فعلًا أنا ما استشَرتش حد، من ال يعني الناس اللي هي بتبقى عندها خبرة كبيرة أوي في مجال للبورصة، بس أنا يمكن بَعد اليوم ده، بَعد الخساير دي، أنا حسّيت بوَجع جامد أوي على الفلوس، اتضايقت أوي، حسّيت إن أنا فاشل، آآ ماليش لازمة أصلًا في الحياة، يعني حسّيت أحاسيس كتير أوي يعني ك آه، أُحبَطت، قُلت عادي ده يوم وعدّى وأنا كُنت بادخّل الفلوس، تاني يوم دخَلت، حقّقت مكسب، اليوم اللي بعدِيه خسارة، اللي بعدِيها مكسب، خسارة، مكسب، خسارة، فضِلت قاعد كده
امم. امم. ياه! أنت زعِلت جدًا، أُحبطت يعني، امم. امم. آه، يعني هي مكسب وخسارة، أ آه.
ال فضِلت قاعد كده آآ أسبوعين، لحد ما لقيت خسارة، خسارة، خسارة، خسارة، لقيت الحساب بتاعي 0 دي بقى يعني
امم. آه، زعّلِتك جدًا، جدًا، امم. أنت حسّيت بالفشل بقى في اللحظة دي؟
آه حسّ أنا قعَدت بقى في اس حسّيت ده أنا حسّيت أحاسيس كتيرة أوي، يعني الفشل، خيبة أمل في نَفْسي، حسّيت إنّه أنا المشكلة فيَّ أنا، آآ حسّيت بقى بس م يعني يمكن كنت أعمى لنقطة، أعمى إن أنا كُنت محتاج، زي ما أنتِ قُلتِ المفروض كنت أستشير حد، يعني شغّال في المجال ده من بدري، يمكن أنا حطّيت الثّقة في نَفْسي بزيادة أوي، وجرِيت ورا أحلامي، إن أنا المكسب السريع وإن أنا أحقّق أرقام كبيرة، آآ بِعيد إن أنا أسأل وأستشير وإن أنا مثلًا الجلسات اللي أنا كُنت المفروض باخُشّها دي كُنت المفروض يبقى حد يتابعني، من ال بالضبط من
إمم. آه، أيوه. إيه بقى؟ آه. فعلًا، امم. بالضبط كده، امم. حد يتابعك، آآ خبير، م يعني حد تستشيره. طَب أنت بقى دلوقتي، غيّرت أسلوبك، أو فكّرت ترجَع تاني ت تتعامل في البورصة، بَعد ما أنت خَدت بقى يعني خبرة كده و و واتعلّمت حاجات أكيد من الموضوع ده، فكّرت ترجَع لها تاني والّا أنت كده حرّمت خلاص؟

آه قاعد على الشاشة، آآ بابُصّ بس على ال يعني طبعًا كان فيه كذا شاشة، والكذا شاشة دي أنا ما كنتش مشغّل طبعًا عليها الأخبار أنا كنت مشغّل عليهم، ال يعني الtime frame بتاع ال الchart ذات نفْسها، يعني كان في اللي هي الtime frame للساعة وف وال4 ساعات، فأنا كنت مشغّلهم دُول بشكل أساسي بحيث إن أنا أبقى شايف بس الحركة بتاعة السهم أكتر، ما كنتش مُهتَم بالأخبار.
إمم. ما خدتش بالَك بقى من الأخبار.
آه، مَرّة واحدة آآ، السيولة اتسحبت من السوق، مَرّة واحدة، يعني بلا سابق إنذار، أنا أصلًا مفروض متعلّم إنه حاجة زي دي لمّا بتبقى الشمعات بتبقى بتضرب مَرّة واحدة كده ب يعني بشكل كبير، ده مفروض أخرُج، إنه ده وقت خطر أصلًا للتداول.
إمم. ياه! يا خبر أبيض! إمم. آه يعني كان المفروض تخرُج بقى خلاص ما تكمّلش ال العملية اللي أنت بتعملها، آه.
الجلسة آه. كنت المفروض أخرُج، وخلاص يعني كده المفروض أرجع تاني لبر الأمان، بس أنا بقى الفلوس لمّا شُفتها عمّالة الشمعة ضاربة والفلوس عمّالة تضرب معاها، كانت يعني إحساسي أنا خلاص فعلًا أحلامي بجد كانت حقيقة كده هتتحقق حقيقة، سرحت في حاجات كتير، إلّا إن أنا مفروض أخرُج وأسحب حتّى على الأقل المكسب اللي يعني اللي موجود ده، مث
طبعًا أكيد. <laughs> آه. اللي أنت اللي أنت كسبته ده كان مفروض تسحبه، في وقتها.
آه، وأخرُج أصلًا يعني ما ينفعش أصلًا كنت أكمّل يعني، آآ بس أنا لأ قُلت أنا هاكسب وهاكمّل وإن شاء الله الشمعة تكبر وتعلى أكتر من كده، بس لمّا لقيت بقى إن السيولة بدأت تنسحب من السوق، و وطبعًا أنا كنت شاري في مكان لقيت طبعًا المؤشِّر نزل تحتيه، أنا حسّيت إنه إيه ده! إيه ده! ويع خُسارة وبدأت تخش بقى طبعًا على راس مال بشكل كبير، إنه السيولة انسحبت ب يعني الناس اللي شارية طبعًا سحبت السيولة بسبب إنه الشمعة طبعًا ضربت فوق، فكُلّه خدها فرصة إن هو يسحب السيولة بتاعته.
إمم. ياه! خلاص خسارة بقى كده، آه. أكيد، آه. طَب د ده كان يعني نتيجة إيه؟ نتيجة إنّك أنت ما كنتش مركّز كويس، والّا نتيجة الطَمع؟